فاكر طعمه؟
الملبن الملبن هو اللي محشي ب بعين جمل ولوز. الم اللي هو الكحك يعني والّا الملبن <laughs> الملبن نفسه كان بيتحشي بكحك بصراحة أنا ما أعرفش <giggles>
آه. بعين الجمل؟ آه، بالمكسرات؟ لأ الملبن نفسه. آه طبعًا. <chuckles> يعني ما تعرفش الملبن الحبل ده، اللي كان زمان بياكلوه في مصر ومنت منتشر كده؟ آه، آه.
آآ، م ملبن حبلَ آآ بُصي لأ أنا ل <laughs> أنا فاكره الملبن آه اللي كان طري ده بيتحط جوّا الكحكاية نفسها، يعني كان كحكاية آه.
مش فاكرة. أيوه، آه، ده هو ده اللي أنت فاكره، طبعًا، أكيد كا اهم.
آه، فأنا لما باشوف بقى آه لما باشوف حِتّة الملبناية ديّة فبافتكر بقى الملبناية اللي كانت جوّا الكحكاية اللي هي بتاعة العيد الصغير، لإني كنت باحب كنت بانقض يعني لما كانوا بيعملوها كده خلطة على بعضها اللي هو ال الكحك بال <tsk> آآ، بالعجوة والكحك بالب بالملبن بالملبن، كمان لما يكونوا هيحطوهم على بعض فأنا كنت باحب اللي هي بالإيه بالملبن ده، بالبل <giggles> أنا إيه اللي خلاني أقول الملبن دي بس؟ <giggles> ما أنا ما قُلتهاش والّا مرة صح <giggles> أيوه <giggles> آه، ما الحاجة الطرية الشفافة دي بصراحة، كنت أنا باحبها بقى أكتر من اللي كانت بالعجوة، ما كنتش أحب العجوة دي أبدًا فكنت بقى إيه كان فاكر بقى الإيه؟ كنت بانقي بقى الكحكاية اللي فيها البتاعة البيضا ديّة، كنت باح باحبها جدًا أيوه بالبتاع ده تمام؟ <laughs> فما كنتش باحب اللي بالعجوة دي أبدًا فدي لاحظتها أنتِ عارفة فين بقى؟ لما باشم الريحة بقى بتاعة الكحك دي بالتحديد في المخابز بتاع الcroissant بصراحة، مخابز الcroissant ديّة لما بتعملها بزبدة والله بُصي آت نفس ريحة الكحك بتاع العيد بالضبط، بالضبط، هي، هي.
امم. امم. أيوه. خلاص قُل الكحك بالحاجة الطرية الشفافة <laughs> <laughs> ما ت <chuckles> ما يعني ما تتعبش نفسك خالص، قُل الكحك بالحاجة الطرية الشفافة عادي. <chuckles> امم. امم. آه، آه. آه. الملبن. <laughs> آه، فين؟ امم. امم، امم. آه، طبعًا. أيوه، عشان هي مُعجنات برضو بس معمولة بسمن نضيف وطبيعي، فبتديك ريحة الكحك بقى اللي كنت بتشمه في البيت في بيت والدتك.
آه يا سلام! بس فعلًا حرفيًا فيها شبه منه فيها شبه في الريحة نفسها، لما الريحة كده لأ بيبقى هو الكحك يعني حاسس إن هو الكحك ده بتاعنا بس هم ألوظوه كده شوية وسموه croissant بس هو الكحك والله، آه.
آه. أيوه. طَب أنت بقى فاكر الكحك دوّة، وفاكر الملبن، وفاكر وبتحب ت تفضل ال الملبن عن العجمية في الكحك وكده، طَب كنت بتشارك بقى في عمايل الكحك دي مع والدتك؟